Heeh. Jadi ya kalau menurut aku sih ya memang pengaruhnya besar sekali sih ini apa namanya, pola pikir, eee, generasi muda terutama sih karena kan yang beliin kan emaknya nih. <laughs> Keinginan anaknya ya fried chicken terus, eee, lebih gampang gitu ya. Heeh, ya betul betul betul, berarti nanti tolonglah di eee, Kakaknya bukan tolong <laughs> mungkin bisa dipertimbangkan itu untuk catering diet itu ya biar selalu sehat heeh. Wah terima kasih nih ya informasinya.
Ya, ya. Hmm. Betul betul betul. Iya. <laughs> <laughs> Betul betul. Betul betul Kak. Betul, Kak. Iya. <laughs> Siap siap Kak. Siap Kak, yok baik. Terima kasih banyak ya. Iya.